Mhm, bener banget, gitu.
Nah, ini tuh berarti ada ngefeknya juga gak sih ke lingkungan sosial kamu atau keseharian kamu, contoh apakah kamu perginya juga barengan sama teman-teman atau ngajak keluarga juga, atau gimana nih biasanya?
Oh, oke. Kalau ngefek ke keseharian pasti ada ya, Kak, kenapa? Karena, eee, jadi kan aku itu emang tipikal yang jarang banget namanya kayak, healing tipis-tipis gitu kan, jadi healing aku ya emang pastinya konser, kayak gitu. Jadi, efeknya ke keseharian aku adalah aku jadi nabung.
Mhm. Yah, Oke.
Karena karena aku tahu kalau bahasa sekarang "in this economy" ya, di ekonomi sekarang tuh, i kalau misalnya Rp200.000 kita dapat apa sih? Gitu kan. Apalagi harga konser kan udah, wow gitu kan, jadi emang harus nabung sih sebenarnya. Jadi, gitu, heeh, jadi kalau misalnya keseharian aku, emang aku nabung iya motivasi, mhm.
Betul. I Betul. Kata motivasi ya. Mhm, termotivasi buat nabung, apalagi yang ditonton kan artis-artis luar negeri atau boyband Korea yah yang, wow tiketnya lumayan tuh, gitu. Belum lagi buat buat jajan-jajannya atau bahkan mungkin buat merchandise-nya gitu kan ya, printilan-printilannya, mhm.
<chuckles> Benar banget. <laughs> Bener banget. Mhm. Benar banget, Kak, iya. Jadi mhm, jadi emang aku tuh habisin duit aku tuh ke situ. Jadi, teman aku banyak yang bilang gini, "Ih nabung untuk dihabisin" Ya benar, daripada nabung-nabung tapi enggak jadi gila kan mending nabung-nabung dihabisin ya ke konser ya, gitu.
<chuckles> <chuckles> Betul betul betul, yang penting kan bahagia ya?
Hmm. Betul betul banget tak iya, yang kita kejar kan di dunia ini kebahagiaan ya.
Mhm mhm, terus biasanya Ah, betul. <chuckles>
<chuckles>
Hidup cuman sekali ya, bahagia aja terus.
<chuckles> Asli. Nah, itu ya. <chuckles>
Nah, terus biasanya ini kamu berarti perginya juga berangkat sama teman-teman kamu, atau ada bahkan ngajak keluarga kamu jugakah?

Wah, pasti ada banget ya, Kak. Apalagi di tengah kesulitan kehidupan ini pasti ada dong kita nyari kebahagiaan gitu ya.
Hmm. Oke, apa tuh kegiatannya?
Mhm. Kalau aku sih, sebenernya cara bahagianya konser sih, Kak. Aku suka banget ke konser.
Oh, oke, konser. Itu tuh, berarti <sniffs> kamu udah ngelakuin ini tuh dari lama kah, rutin ke konser kah? Atau ada artis-artis yang memang kamu udah tahu banget nih jadwalnya yang kamu nge-fans banget, jadi kamu tuh udah tahu kapan mereka akan konser gitu, eee, udah persiapan nih. K atau gimana sih cara kamu ngerutinin kegiatan ini?
Mhm, konser. Mhm. Oh, oke. Hmm, paham. Aku sih Hmm, aku sih lebih ke dua-duanya sih, Kak, ya. Jadi emang karena aku memang tipikal orang yang suka banget denger musik, jadi aku suka banget banyak artis gitu. Jadi, hampir setiap ada artis yang aku suka datang ke Indonesia, ya pasti aku usahain gitu datang ke konsernya, dan itu, aku mulai rutin sejak 2023 sih, jadi udah lumayan lama ya sebenernya ya. Baru 2 tahun sih sebenernya. <laughs>
Mmm. Oke. <laughs> Lumayan, <chuckles> 2 tahun lumayan. <laughs> Kan kalau pa konsiten itu lumayan ya, 2 tahun ya.
Lumayan, bener, lumayan. Betul, betul gitu. Jadi mhm, emang
Nah aha.
eee, banyak kan artis yang datang selama ini, apalagi bulan-bulan Februari. Aku udah hapal banget tuh, jadi, eee, setahun bisalah kayak 2 sampai 3 kali konser gitu aku datengin.

Aku gak aku gak tau sih sebenernya mau dialokasiin ke mana cuman, mungkin, eee, untuk travelling atau misalnya ada konser lagi tahun depan sih gitu aja.
Heeh. Mmm, oke, berarti, kalau gak travelling eee, tetep disimpenlah ya buat turnya mereka di tahun depan gitu. Karena, udah bulat banget keputusannya, hidup hidup kamu itu harus dihabiskan untuk nonton Seventeen gitu. <chuckles> Gitu gak sih? Nggak ya. <laughs>
Bener banget. <laughs> Kok jadi ekstrimis banget sih pembulatannya? <chuckles> Tapi, bener lagi gitu. Pokoknya aku akan menghadapi orang-orang Korea tampan ini pokoknya aku harus menghabiskan duitku untuk mereka gitu loh.
<laughs> <chuckles> Tapi aku penasaran deh, eee, ini kamu kan secinta itu nih sama si boyband Korea kan, gitu kan ya, kamu pernah gak sih mengajak, eee, temen kamukah atau keluarga kamu yang tadinya bahkan ya, bisa dibilang agak-agak skeptis atau kayak agak-agak yang, nggak nggak terlalu tahu deh soal si boyband Korea gitu terus malah jadi, eee, nge sama nge-fans-nya kayak kamu atau bahkan lebih keras lagi gitu? Pernah gak? <chuckles>
Apa tuh? Aw. Yes, mhm. Iya. Waw. Kalau misalnya ngajak sebenarnya, eee, tapi enggak ngajak ke konser ya, Kak, aku lebih ke, bilang kalau misalnya, "Ini ada grup, keren nih," gitu dan benar itu sepupu aku jadinya. Jadi, dulu dia itu tapi bukan Seventeen ya, Kak, NCT. Jadi dulu awalnya aku duluan yang suka NCT aku kasih tahu ke dia salah satu member-nya terus dia kepincut karena ganteng gitu jadinya, malah dia, Kak, lebih lebih serem daripada aku dia sampai nyamperin NCT ke Malaysia kalau aku s nggak salah. Ya dia ikutin ke Malaysia sama ke Singapura jadi malah, lebih serem daripada aku ya aku di Indo doang waktu itu mereka konser. Yah jadi lebih suka NCT daripada aku. <chuckles>
Heeh. Oh, oke. Oh. <chuckles> Oke. Tapi dia berarti jadi, gak cuma nontonin konsernya doang ya gara-gara kamu memperkenalkan bahkan sampai ngikutin di mana mereka ada terus yang apa, jumpa fans ya tadi jumpa fans, bahkan di luar negeri gitu. Luar biasa.
Iya. Iyem Iya bener banget, Kak, hmm, luar biasa itu aku juga kaget sih sama sampai di tahap, kita berdua itu yang kayak koleksi-koleksi album gitu loh. Sembe sekarang aja aku udah nggak paham, sebenarnya konteks aku ngoleksi album apa sih dulu cuman ya udah deh nggak apa-apa. Ya udahlah. <chuckles>
Luar biasa. Aha aha. <laughs> Iya nggak papalah, nggak papa. <chuckles> Oke deh, ini seru banget ya, eee, bisa ngo ngobrol gini sama kamu. Terima kasih.
Iya, ya ampun. Aduh makasih banyak ya, Kak, udah nanya banyak-banyak aku jadi, terhibur deh. Ketahuan deh aku suka tantrum. <laughs>
<laughs> <chuckles> Aku yang terhibur banget ngobrol sama kamu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, sampai jumpa.
<chuckles> Oke, Kak, sampai jumpa.

Oh kalau misalnya konser ya aku itu jauh lebih suka sama temen sih Kak karena, eee, aku itu lepas kendali gitu ya <chuckles> bisa dibilang kalau konser, malu kalau dilihat papa mama begitu <chuckles> jadinya emang, kalau konser aku selalu sama teman sih Kak, karena kalau misalnya konser kan banyak juga kata-kata yang tidak terpuji yang terkeluarkan ya gak mungkin dong aku ngomong ke papa mama. <chuckles>
Mmm. <chuckles> Oke. <chuckles> Reflek ya biasanya itu reflek ya? Iya sih betul sih, betul itu. <laughs>
<chuckles> Iya reflek. Reflek yang jelek reflek yang jelek tidak boleh dilakukan, cuman gak mungkin aku ke papa mama sih itu jadi, eee, selalu sama temen kalau aku kalau gak sama temen aku sama sepupu sih, Kak.
Oh oke yang emang apa, eee, kurang lebih seumuran gitu kali ya? Sepupunya atau enggak? Mmm.
Iya bener banget, eee, kalau sepupu aku sih, sebenernya ada yang lebih tua juga ya Kak, banyak yang 10 tahun lebih tua dari aku juga sih sebenernya kalau sepupu aku cuman, eee, mereka sama aja hancurnya kayak aku lebih bisa menerima lah daripada papa mama jadinya ya masih lebih enak.
Mhm. <chuckles> <chuckles> Dan sama dan sama-sama suka konser juga ya jadi, tetap ngejalan bareng biarpun ada perbedaan umur gitu, mhm, seru, seru banget.
Bener iya. Iya bener banget Kak syukurnya, em mhm, syukurnya emang sekeliling aku, itu emang gak jauh-jauh tuh hobinya sama kalau gak suka konser, suka nyanyi temen-temen aku tuh kalau misalnya nggak konser bareng, ya pasti kita setidaknya karaoke bareng jadi misalnya kelar UAS gitu kan, ujian akhir semester kan, eee, meriang tuh otaknya nah kita langsung tuh nyanyi nyanyi di mobil atau ke karaoke, gitu.
Mmm. Mhm. <laughs> Heeh, ngelepasin semua penat-penat itu ya, semua beban-beban dan migrain-migrain itu langsung teriak-teriaknya pas karaoke atau pada saat di mobil minimal sih.
Bener banget, mhm. <chuckles> Bener banget, Kak.
Kebayang sih seru banget, nah